Äh, ja, hi, ähm
Hi. <chuckles>
ja, ich muss mir da mal was von der Seele reden, ähm, wenn du grad mal Zeit hast? <chuckles>
Ja. Ja, natürlich, erzähl, was liegt dir auf dem Herzen, was beschäftigt dich?
Ja, und zwar, ähm, <tsk> bin ich jemand, der 'ne Person, die öfter mal woanders lebt. <chuckles> Also, ich probiere mich da sehr aus im Leben und, äh, versuche rauszufinden: „Okay, welches Land, welche Stadt, welcher Kontinent so 'n bisschen zu mir passt?” Ähm, das ist natürlich ja aufregend und spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite entfremde ich mich sehr, sehr schnell von Freunden, dadurch, dass ich halt nicht lange an einem Ort bleibe. Und da gibt es so eine Kindergartenfreundin, bei der ist das ganz besonders der Fall und das ist schon echt traurig, wenn ich da so drüber nachdenke, wie wie wir immer weniger werden, äh, wie dieses Band zwischen uns immer dünner wird, sage ich mal und immer kürzer.
<blows air> Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, ich verstehe. Also, äh, scheint dich, äh, definitiv zu beschäftigen, ähm, erstmal grundsätzlich spricht das für dich als Mensch und deine menschlichen Qualitäten, ähm, daher, ähm, nur da d dass du, dir dessen einmal bewusst wirst. Ähm, das ist nichts, was äh, was was, äh, dir deine irgendwas abspricht, ne? Also, dass man sowas erkennt, ist erstmal, ähm, gut und richtig. Und darauf kann man ja aufbauen, ne? Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, äh, d alte Freunde, was meinst du, woran könnte das liegen? Ähm, liegt das dran, dass du vielleicht zu schnell Freundschaften schließt und, ähm, dann, die gar nicht so tiefgreifend sind, oder meinst du, es hat 'n anderen Ursprung? Hast du darüber schon mal nachgedacht oder k hast du da 'ne Antwort drauf?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, also dadurch, dass ich, wie gesagt, nicht lange immer an einem Ort bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ganz, ganz, ganz, ganz tief wird, immer eher so 'n bisschen geringer, sage ich mal. Ähm, das passiert mir tatsächlich doch aber auch ich bin mittlerweile seit, ja, 2 1/2 Jahren in Schweden und ich habe hier wirklich 'n besten Freund gefunden. Sowas hatte ich, glaube ich, noch nie zuvor in meinem Leben. Ähm, und ich hoffe auch, dass der für immer bleibt. Aber vor allem so bei meinen Freunden, die ich noch so zu Hause habe, so in meinem kleinen Örtchen, so aus dem ich komme in Deutschland, ähm, bei denen ist das glaube ich so, dass die einfach meinen Lebensstil nicht so ganz nachvollziehen können und deswegen und wie gesagt, ich bin sehr, sehr selten zu Hause und ich werde auch von denen oft verurteilt, von vor allem von der einen Freundin. Also, die kann halt nicht verstehen, wie ich mein Leben lebe und warum ich mein Leben so lebe, wie ich's lebe. Und dann kommen da immer auch so 'n paar Spitzen manchmal, wo ich mir denke: „Okay, unnötig, nicht notwendig“, ähm, und dann wird natürlich das auch immer alles so 'n bisschen weniger und auch dieses Vertrauen ist weg und dieses Wohlgefühl, dass ich sage: „Boah, ich möchte ihr Sachen erzählen.“ So, Ich ich habe ihr von meinen nächsten Plänen zum Beispiel noch gar nicht erzählt, weil ich mir gedacht habe: „Da kommt eh wieder 'n doofer Kommentar.“ Von daher ist das das ist halt auch so 'n bisschen, das, dass man sich halt, ja, immer mehr entfremdet, einfach, weil ich auch selten da bin und weil die mich nicht verstehen können.
Mhm, mhm. Mhm. Ah, ist doch schön. Das ist doch schön, doch schön. Ja. Ja. Mhm. Mhm. N ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Mhm, okay. Ja, ähm, du du gehst da natürlich auch, äh, mit dir selber schon, s äh, auch hart ins Gericht. Äh, auch das spricht für dich natürlich, ne? Ähm, ich will dir nur gerne sagen, dass du, äh, erst einmal niemandem Rechenschaft schuldig bist, ja. Also, mach dir da keine Vorwürfe. Jeder Mensch ist, äh, dazu, äh, wie sagt man, äh, bemächtigt, tun und zu tun und zu lassen, was er mag. Äh, s ähm, sage ich immer, solange er niemandem schadet. Und offensichtlich schadest du ja keinem, ne? Ähm, du bist niemandes äh, du musst für niemanden auf Abruf da sein. Wenn du dich dazu entscheidest, dann ist das deine freie Entscheidung. Das ist ge das ist dann richtig und wichtig für dich. Ähm, wenn du aber sagst: „Okay, ich möchte mein Leben auf die und diese Weise, ähm, führen“ und andere ich meine, du machst anderen ja auch keinen Vorwurf, dass sie ihr Leben auf die Weise führen, auf die sie ihr Leben führen, ne? Ähm, deswegen ja
Mhm, total, ja. <chuckles> Mhm. Ja. Genau. <chuckles> Mhm. Ja. Richtig, so ist es, so ist es. Und ich meine, sie hat also so mit 18, so hat sie ang ihre Schichtarbeit angefangen. Das macht sie jetzt schon seit 5, 6, 7,, 8 Jahren. Und so könnte ich halt auch einfach nicht sein. Also noch nie wirklich rausgekommen, nicht so viel von der Welt gesehen und einfach da so ihr ja, sie hat ihre kleine Wohnung, ihre Schichtarbeit und, äh, g gut für sie, so, wenn sie das so machen möchte, voll, ne? Also klar, warum nicht? So jeder soll ja so machen, wie er mag. Und ich ma mache es halt auf meine Weise, so lange, wie man es noch machen kann, sage ich mal, so lange wie ich noch frei bin und ich meine, so würde ich jetzt auch nicht leben wollen wie sie, aber ich meine, ich mache mir ich mache ihr da ja keine Vorwürfe oder so. Von daher finde ich das immer richtig unnötig. Warum macht sie das? Also
Mhm. Ja. Ja. Mhm, ja. Genau, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja, das auch, absolut. Genau. Das ist 'ne gute Frage. Ähm, hast du denn schon mal, ähm, wenn du sagst, dass äh, jetzt bei ihr ist es ja besonders ähm, be beschäftigt das dich dich dich das ja besonders, das heißt, dir liegt viel an der Freundschaft, ne? Das ist, ähm, ja auch erstmal, äh, etwas Wertvolles, dass du sagst: „Okay, ich mache mir das das das be das beschäftigt mich, weil ich will es nicht verlieren, ich will es nicht missen.“ Und, ähm, hast du das denn schon mal angesprochen, oder, ähm, gibt es da vielleicht, äh, Dinge, die du tun kannst, damit das, äh, Entfremden nicht so stark abläuft. Ähm, was was hast du da vielleicht schon unternommen?
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Äh, ehrl ehrlicherweise nicht viel, muss ich sagen, weil manchmal weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe auch so 'n bisschen Angst vor einem Gespräch. Also, dass ich ihr vielleicht auch mal sage: „Boah, hey, wie du darauf reagierst, finde ich nicht cool. Ähm, weil so und so und so und so. Ich verurteile dich auch nicht für deinen Lebensstil und so.“ Ich habe so 'n bisschen Angst, bin so 'n bisschen, ja, Konfliktscheu. Und ich meine, das wird sowieso schon irgendwie schon immer dünner unser Band, wo ich mir denke, ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen mit so 'nem Streit oder w w was vielleicht in 'nem Streit enden könnte. Und da habe ich mich da so 'n bisschen vor gedrückt und <sniffs> das einzige, was ich mache, ich schreibe halt öfter mal, und man merkt halt, da ist gar nicht mehr so viel Konversation. Oder auch wenn ich dann mal zu Hause bin, was nicht oft ist, dann schreibe ich ihr natürlich auch und sage: „Hey, woll wollen wir uns treffen?“ Und dann: „Ja, oh, ich bin so voll müde von der Arbeit und ja wir können ja kurz mal Kaffee trinken fahren, aber dann ja lange kann ich auch nicht.“ Und ich habe auch mal versucht, so mal 'n Wochenendtrip oder mal 'n bisschen was längeres und darauf hat sie eigentlich so nicht so richtig Lust. Und ich frage mich auch so: „Okay, hm, was soll ich denn tun?“ Also, ihr ist es auch immer wichtig, mich zu sehen, wenn ich zu Hause bin, irgendwie, aber dann kommt immer so: „Ja, aber so bisschen Kaffee kurz, so 1/2 Stunde, Stunde.“, aber so länger so, üh. Dann denke ich mir halt auch so: „Ja, okay, hm. Wie wichtig ist es dann auch ihr noch, wie wichtig sollte es mir dann noch sein?“ Also, ich ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich gebe irgendwie bisschen zu viel. Und dann, wenn man sich sieht, dann man merkt auch, man hat sich echt entfremdet. Also, es gibt nicht mehr so viel, worüber man reden kann und
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, okay. <chuckles> Mhm, mhm. Ja, natürlich. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Gehst du nicht hin? Mhm. Ja. Mhm. Auseinander gelebt, ne? Mhm, mhm, ja.
die Interessen sind halt total, ja, anders verteilt, sage ich mal.
Mhm. Mhm, ja. Ähm, ne, ähm, was ich eingangs schon sagte, ähm, sei da auch nicht so hart zu dir selber, ne, wenn du, ähm wenn du selber, ähm, weißt: „Okay, du kannst dir keinen Vorwurf machen, du hast nie Schaden zugefügt, dann solltest“ Hast hast du es denn vielleicht auch schon mal in Erwägung gezogen, dass vielleicht, ähm, die Lebensziele einfach, ne man hat ja auch mal verschiedene Abschnitte im Leben. Ne, man ist mal so, dann ist man mal so, dass vielleicht die akt der aktuelle Abschnitt einfach nicht kompatibel ist und dass man vielleicht dann auch einfach, ne natürlich einfach mit dem nat mit der natürlichen Entwicklung geht und wenn sich das jetzt für 'n gewissen Zeitraum dann distanziert und in der Zukunft dann wieder zusamment äh, t kommt, wenn es dann besser passt wieder. Ähm, ist das denn für dich so 'n Ausgang, den du gar nicht wollen würdest? Ähm, oder ist das theoretisch auch in Ordnung für dich?
Mhm. Ja. Mhm. Also, dass ich du meinst, dass ich das jetzt komplett entfremde, dass man immer, immer weniger ob das okay für mich ist, meinst du?
Genau, genau, ob du damit leben könntest oder ob du dir da wirklich ob du da tief unglücklich wärst, ob du, ähm, äh, da natürlich wenn das wirklich so ’ne langjährige Freundin ist, dann ist natürlich auch jemand, dem man vertraut, aber das Vertrauen baut aktuell ’n bisschen ab, hast du schon gesagt. Ähm, wie was denkst du, wie das sich auf dich auswirken würde?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, richtig. Ähm Ja, also, so gar keinen Kontakt mehr, gar nicht mehr, das würde mich schon belasten. Also, wie die Situation jetzt ist, so dass man ab und zu mal Kontakt hat, sich so ’n bisschen auf dem Laufenden hält, ist jetzt nicht ideal, aber ist auf jeden Fall deutlich besser als gar nicht. Ähm, mir würde das schon echt leid tun, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man merkt: „Okay, da ist nicht mehr so viel Energie, so wie es mal war.“ Aber wenn man halt überlegt, wo wir schon alles zusammen durchgegangen sind, so, was wir alles schon erlebt haben und meine, ja, ersten Erfahrungen, die ich mit ihr geteilt habe, sowohl im romantischen als auch im Club und dies und das erste mal Alkohol, das erste Mal die und das sind halt schon so Sachen so, da war sie halt immer da. Und das würde mir dann schon echt leid tun, ja, für sie, für die ganze Freundschaft, von daher würde mich das schon ehrlich belasten komplett enden würde also, schon.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Hm, okay. Ja, ich höre heraus, das willst du nicht missen, ne? Das ist, äh, ist ist ist klar. Ähm, dann, ähm du hast ja gesagt, ähm, du bist ’n bisschen, äh, konfliktscheu. Es muss ja auch nicht unbedingt auf ’n Konflikt ausarten. Ich denke, also ich, äh ich denke, ähm, reden ist immer d d das beste Mittel, ähm, und, äh, wenn du versuchst, das Thema mal anzusprechen, dass ihr vielleicht aktiv einfach dran arbeitet, ähm, dass ihr versucht zumindest dass es, ähm, nicht noch schlechter wird, also noch noch noch gravierender wird, sage ich mal. Ähm, und, äh, sie dann weiß, wie wichtig ihr wie wichtig dir die Freundschaft eigentlich ist und dass du merkst, dass dich da in in den letzten in der letzten Zeit etwas verändert hat und dir du die Veränderung nicht also, die dir die Veränderung nicht gut tut, dass du einfach mal, äh, versuchst zu ermitteln erstmal, wie sieht sie die Situation. Vielleicht sieht sie es auch gar nicht so wie du. Nur, dass man erstmal schaut, okay, ähm, ist von ihrer Seite überhaupt etwas, äh No Notwendigkeit besteht da ’ne Notwendigkeit dran zu arbeiten? Weil, wenn du nur du das siehst, dann, ähm, ist es natürlich schwierig, da, ähm, was ins Positive zu ändern. Es ist immer wichtig, dass beide dann zumindest, ähm, dieselbe Meinung oder Teile, äh, derselben Meinung teilen. Ähm, daher würde ich dir das empfehlen, dass du da vielleicht einfach mal auch vielleicht nur ganz entspannt, ganz subtil ins Gespräch gehst oder auch einfach sie nur fragst, wie sie die eure Freundschaft in den letzten Jahren wahrgenommen hat, ob sie so, ne, damit zufrieden ist, wie das ist. Äh, du kannst ihr einfach sagen, dass du vielleicht ’n bisschen traurig bist darüber, ähm, wie die Entwicklung in der letzten Zeit gegangen ist und dass du Angst hast, dass ihr euch da, äh, in Zukunft nicht mehr so versteht wie früher. Und ich denke, da sie dich so lange kennt, ich sie wird wahrscheinlich auch wissen, ne, was das so wahrscheinlich ein emotionaler Mensch bist, so wie so wie ich jetzt rausgehört habe, ne? Und, ähm, auf deine Emotionen dann auch Rücksicht nehmen.
Total nicht, ne. Ne. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja. Mhm, sti Hm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich kann mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass sie mir das irgendwie, ja, übel nehmen würde, <chuckles> wenn ich da jetzt es sei denn, ich fange dann ja, und wenn ich ihr Vorwürfe draus mache natürlich. Das ist bei mir manchmal geht das ganz schnell. Grade weil ich emotional bin, sind meine Reaktionen immer sehr emotional, von daher muss ich tatsächlich aufpassen, wie ich es formuliere, damit ich sie da nicht direkt irgendwie: „Ja, was willst denn du jetzt von mir?“, so. <laughs> Von daher ist muss ich da wirklich aufpassen und tatsächlich, ja, die Worte ganz, ganz, ja, gewählt, ja bedacht mit bedacht wählen, so ist es tatsächlich, ja, und dann das einfach freundlich ausdrücken und, ja, auf der p positiven emotionalen Seite vielleicht. Ja, das ist mal 'ne gute Idee. Mhm.
Mhm. <chuckles> Genau, das würde ich auch nicht empfehlen. Okay. Na ja. Mhm. Hm, ja, ja. <chuckles> Bedacht wählen, ne, mhm. Ja. <chuckles> Ja, ja. Okay. Ganz genau. Das 'ne sehr gute Idee. Das würde ich definiti definitiv auch empfehlen. Ich muss sagen, also, ich kann dir als aus aus menschlicher Sicht nur Komplimente machen. Deine Freundin kann sich eigentlich sehr glücklich schätzen, dass sie dich ha jemanden wie dich hat und auch schon so langfristig, weil, ähm, du bist wirklich sehr, ähm, sehr fair und auch mit dir selber, du gehst ja mit dir selber auch, ähm, realistisch, äh, äh, ins Gericht. Und daher, ähm, möchte ich auch für jemanden wie dich auf jeden Fall nichts Schlechtes. Ich empfehle dir das zu tun, so wie du es gesagt hast, dass du da bedacht einfach die Worte wählst und, äh, das Gespräch suchst.
<laughs> Na. Ja. Ja. <laughs> Mhm. Alles klar. Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Das hat, äh, sehr gut getan zu hören. <chuckles> Das werde ich so genauso umsetzen. Danke. <laughs>
Ja. <giggles> Das freut mich zu hören, super. Danke dir auch für das nette Gespräch. Mach's gut.
Perfekt, bis bis zum nächsten Mal. <chuckles>